Ya, ben, böyle, eee, normalde, hani, eee, seyahat ederken çok fazla stres, böyle, e, sıkıntı yaşayan biri değilim ama, eee, ilk defa böyle, ııı, bu yolculuğumda a aşırı böyle bir gerginlik stres var ve çözemediğim bir şekilde, böyle, hani, eee, şey daha böyle seyahat sırası, hani, seyahatin başlamadan başlayan bir gerginlikten bahsediyorum. Hani, o daha valiz hazırlama sürecinde, ki yani, eee, çok yakın bir zamanda yolculuk yapacağım ve böyle, ııı ya ben ne oluyoruz, niye böylesine stres oldum ve, hani, insan şey de hissediyor, yani, evet, daha s ııı, seyahatim başlamadan bu stresi yaşadım acaba seyahat etmeye başlasam, eee, ne olacak derken, eee, kafamın içerisinde böyle 1001 senaryo, eee, öncekilerinde de mesela bazı seyahatlerimde de yine benzer hisleri yaşamıştım. Iıı, ve böyle birazcık a açıkçası aksiliklerle, eee, sıkıntılarla, ııı, baş etmek zorunda kaldığım bir durum gerçekleşmişti. Şu anda, açıkçası böyle bir kaygı içerisindeyim ve birazcık böyle hem içimi dökmek hem de bu konuyla ilgili tavsiyelerin olursa onları da dinlemek istiyorum.
Hımm. Anladım. Anladım. Hımm. Tabii. Yani, seyahat gerçekten, hani, eğlenceli olduğu kadar stresli de olabilen bir şey. O yüzden, hani, eee, şu andan böyle bir stres yaşaman aslında çok da tuhaf bir durum değil. Çoğu kişinin, hani, öncesinde, böyle, aslında beklediği bir seyahat olsa da özellikle seyahat zamanı yaklaştıkça, eee, stres durumu artabiliyor. Sende de birazcık böyle olmuş. Ama, hani, özellikle senin ne gibi durumlar şu anda strese sokuyor? Hani, düşündüğün zaman. Yani, genel anlamda nasıl geçeceğini bilmemek mi yoksa belli şeyler var mı, hani, böyle kafanı karıştıran?
Hem de nasıl... Hı hı. Evet. Ya açıkçası aslında şöyle, normalde, hani, olan tüm seyahatlerimde ben, böyle, hep vaktim olurdu. Ne bileyim, işte, valiz hazırlamak için bol bol vaktim olurdu işte, eee, yani, bir şeyleri halledebilmek için bol bol vaktim olurdu. Eee, bu seyahatimde biraz öyle olmadı. Eee, yani, vaktim çok kısıtlıydı. Çünkü, eee, bir yandan böyle aslında kendimi de strese soktuğum bir durumdu. Hani, hem, eee, çalışmam da gerekiyor bir yandan, e, çalışırken, eee, bu sefer, hani, hangi birine odaklanacağım ve böyle şey falan oldum hatta yani, eee, daha, ııı, bu sabah böyle dişimi fırçalarken şey yaptım, "Aaa, ben diş fırçamı koymayacağım!" hani, koymayı aklıma bile getirmedim. Sonrasında işte sabah, eee, hani her gün almam gereken belirli ilaçlarım var, eee, ve bu arada durdum durdum şey yaptım, "Ben hiç ilaçlarımı da koymadım valizime." Yani valizimi hazırladım her şeyi kapattım, oh müthişim diyorum. Bi unuttuğum 1001 tane şey var ve, böyle, şu an, eee, açıkçası ayrı bir, eee, strese de girdim. Dedim ki yani "Daha fazla şey unuttun mu?" Böyle sürekli gün içerisinde bakıyorum, e, işte ben ne kullanıyorum acaba şu an ne kullanıyorum acaba ben bu kullandığım şeyin yedeğini atıyorum "Valizin içine attım mı?" gibi gibi, eee, bir stres açıkçası oluştu. Eee, tabii onun dışında taşıma böyle valiz derken beni en çok strese sokan şey valiz kısmı da oluyor. Eee, çünkü, hani, öncesinde yaşadığım, eee, bir valiz böyle, eee, kaybı durumları falan olmuştu. O yüzden, eee, şu an böyle, eee, biraz gerginim açıkçası.
Tamam. Evet. Hımm. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Anladım. A! Anladım. Yani, özellikle valiz kaybı olayı gerçekten çok talihsiz bir durum. Umarım bir daha hayatta yaşamazsın böyle bir şeyi. Çünkü, hani, o kadar planlıyorsun, her şeyi ediyorsun. Bu valizin olmaması demek zaten yani b çok kötü bir başlangıç gerçekten seyahat için. Aynen öyle. Peki ne zaman gidiyorsun? Hani, eee, zamanın olmadığını söyledin çok fazla zaten hazırlık adına. Hani, şu anda herhangi bir zamanın kaldı mı? Ne durumdasın?
Umuyorum. Kaos. <chuckles> Evet. Ya açıkçası şöyle mesela, ııı, ben zaten, ııı, sırf bu yüzden, böyle, kendime dedim ki, hani, "Ne olursa olsun ben çalışmayacağım. Hani, oturacağım adam akıllı bir valiz hazırlayacağım." dedim. Çünkü, eee, yarın yola çıkacağım mesela, eee, ve eee bu yüzden, hani, çok az bir sürecim var. Şu an mesela her şeyimi hazırladığımı düşünüyorum işte, eee, valizimi hazırladım, her şeyimi yerleştirdim ama, ııı, açıkçası şöyle birazcık kaygım var. Iıı, çünkü yani, ııı, hani ailemin olduğu ya, Türkiye'ye seyahat edeceğim sonuçta ve, eee, Türkiye'ye seyahat edeceğim için de insan ister istemez eee, böyle, hani, burada çalıştığım için de bir gelirim var, eee, ve sevdiklerime hediye de almak istiyorum, ııı, ve ben, eee, şunu fark ettim ki ben, eee, hediyenin sınırını, ııı, belirleyemiyorum galiba. Böyle bir durumum var ve, böyle, valizimi yerleştiriyorum, eşyalarıma bakıyorum. Ya, bir baktım, ııı, benim, böyle, hani, normalde 40 kilo olan bagaj hakkım ya, ben bir valizi nasıl 30 kilo doldur 30 kilonun üzerine doldurabilirim, hani, beynim almıyor. Hani, neyse ki, ııı, hani, valize taşıma kaldırıp indirme konusunda sıkıntı yaşamıyorum ama şöyle bir sıkıntım da var. Eee, şimdi sadece bir valizim yok işte, 2 sırt çantam da var dönüp bakıldığında, eee, bu sefer işin içinde yani, "Ben bunları nasıl taşıyacağım, ben bunlarla nasıl hareket edeceğim?" Sanki hiç yapmamışım gibi böyle garip bir ııı kaygı içime oturdu. Ya, ben mi çözemiyorum? Hani, niye ilk defa böyle oluyorum? Çünkü her zaman ben böyle, eee, çok, eee, çantalarla eşyalarla seyahat eden de biriyim veya hani, eee, taşıma konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü, eee, spor yaptığım için sık sık ve genelde böyle ağır, eee, kilogramlarla çalışıyorum ben spor yaparken de. Eee, o taşıma kısmında sorun yaşamıyorum ama bu sefer içimde bir kaygı, bir stres oluştu bilmiyorum, yani.
Tamam. Hıı. Tamam. Evet. Hımm. Evet. O! Tamam. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Tamam. Yani olabilir ister istemez hani, eee, sonuçta o kadar yüklü bir miktardan bahsediyorsun yani "Acaba altından kalkabilecek miyim?" diye düşünmen çok normal. Ama yani hem yeterince güçlü olduğundan da bahsettin. Bir de şöyle düşün, yani, iii, bazen böyle, evet, kimseden hani yardım almak istemiyoruz, herhangi bir durum da sormak istemiyoruz, çekiniyoruz ama gerçekten, hani, yardıma ihtiyacın olduğu anda, eee, hani, birine zaten rica etsen herhangi bir konuda, özellikle valiz konusunda sana muhtemelen yardımcı olacaklardır. Yani her şeyin bir çözümü oluyor gerçekten. Hani, o kadar da hani şu anda hepsini kendinle şey yapmaya çalışıyorsun. "Hani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim?" falan ama hani mutlaka, eee, o tarz bir durumda da bence bir yardım bulacağına eminim. Eee, valiz hazırlama konusunda peki, yani zaten hazırlamışsın yarın da gidiyorsun ama, eee, özellikle hani "Bir şeyi unuttun mu?" vs. stresi olduğunu söyledin. Eee, belki, hani, şimdi en azından vaktin olduğu için diyorum. Belki son dakika bir, eee, küçük bir liste yaparsın. Senin için en önemli olan şeyleri düşünürsün. Hani ilaç gibi işte, eee, hani, herhangi bir kart olabilir, işte, cüzdanına ait bir şey olabilir, işte, pasaport olabilir. Bu temel şeyler. Çünkü zaten eve gittiğin için hani ailenin yanına gittiğin için diğer şeyler eksik olsa bile sana çok sorun yaratmayacaktır. Bence bunların küçük bir listesini yap. Sonra onları aldın mı kontrol et. Ondan sonra zaten bence için rahatlayacaktır. Ona eminim. Onun dışında peki var mı? Hani özellikle seyahate dair hani oraya gideceksin şimdi herhangi bir konuda özellikle, eee, kaygılandığın bir şey var mı? Diyelim ki vardın, valizlerini de taşıdın, herhangi bir sorun yok. Ondan sonrası için herhangi bir şey seni strese sokuyor mu şu anda?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Yani aslında, eee, ya, eee, o kadar böyle stres faktörü durum oluyor ki benim hayatımda böyle dönüp bakıyorum. Çünkü, eee, şey, şöyle bir sıkıntım var ki, eee, ben çok fazla aktarma yapmak zorunda kalan, ııı, bir seyahat, ııı, gerçekleştiriyorum genelde. Eee, ve hani seyahatlerim böyle hep, ııı, birkaç aşama ile gerçekleşiyor. Zaten, eee, benim için aslında, eee, biraz daha böyle sıkıntı, stres oluşturan durum bu oluyor. Eee, bu noktada mesela, ııı, ben olduğum ülkeden, ııı, başka bir ülkeye otobüsle gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü hem bilet fiyatlarının daha uygun olması hem de, eee, hani kampanyalı bilet bulabilmemden kaynaklı. Çünkü, eee, yani benim her zaman tercih ettiğim bir havayolu firması var ve o havayolu firması ben öğrenci olduğum için hep ekstra bagaj hakkı tanıyabiliyor bana. E, ama mesela şu an olduğum ülkeden, olduğum şehirden, ııı, böyle bir imkânım, böyle bir uçuş olmadığından kaynaklı ben hep böyle bir aktarma yapıyorum ve yani, hani, şöyle, bir senaryodan bahsedeyim: Benim ha s uçuşum, eee, saat, eee, öğle diye öğlen 13.00'de ama ben sabahın 06.00'sında otobüse binmek zorundayım. Öyle bir, eee, hani, eee, şey oluyor bende ve böyle erken uyanacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Eee, hani kaygısı ister istemez oluyor ve bir de hani, eee, bazı şeyler de var. Ya, mesela, eee, Türkiye'deki gibi değil, hani, ben alıştım sonuçta, eee, bu senaryolara sürekli hani bu şekilde gidip gelmeye, eee, ama, ııı, birazcık da, işte, insan böyle, eee, çok aktarma yapacağından kaynaklı, eee, ben, ııı, o böyle oluşacak streslere karşı yani aksiliklere karşı, ııı, yani, bazen uğraşacak takatim kalmıyor. Gerçekten bunu da hissediyorum. Eee, çünkü o geçen, eee, işte, ııı, seyahatimde valizim, eee, kaybolduğunda, aslında valizim kaybolmamıştı. Valizimi uçağa bile yükleyememişler ve böyle bir, eee, kaos yaşamıştım. E, sonrasında, işte, bekle, valizle ilgili uğraş ve yani, hani, ııı, o süreçte ben 18 saatlik bir uçuştan indikten sonra, eee, ben bunlarla uğraşmak zorunda kalmıştım. Yani ve bazen bazı şeyleri böyle uğraşacak, ııı, ke gücüm olmuyor ve hani diyorum ki; ya, sadece, hani, "Lanet olsun, ne olacaksa olsun, ben gidiyorum." gibi böyle, eee, bir şey söyleyesi geliyor insanın ama e, onu da yapamıyorsun sonuçta e, mağdur ediliyorsun. Eee, böyle böyle aslında, hani, eee, galiba bunlar beni strese sokuyor. Çünkü ben, hani, son seyahatimde, eee, böyle bir durum yaşamıştım. Eee, bu valizimin kaybolması gibi bir durum, ki son seyahatimde de yine böyle, eee, işte bir bayram bir, eee, şey öncesiydi galiba diye hatırlıyorum. Hani çok yoğun uçuşların olduğu bir süreçti. E, şu anda mesela Noel tatili için uçacağım ben. Ondan kaynaklı da açıkçası biraz çekiniyorum.
Hadi ya! Hımm. Anladım. Tamam. Süper. Hımm. O! Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. O! A, çok kötü! Hı hı. Tabii. Evet. Evet. Anladım. Yani, öncesinde de böyle bir şey yaşamışsın. O yüzden, şu an aklına bu tarz ihtimallerin gelmesi çok normal. Ya tekrar olursa ne yapacağım vs. diye. Yani, ama şöyle düşün, aslında gerçekten en kötüsünü yaşamışsın gibi düşün, eee, ve ona rağmen bir şekilde bir çözüm bulmuşsun. Hani, gideceğin yere varmışsın. Yani, kim ister tabii ki böyle şeylerle uğraşmak ama gerçekten bir şekilde çözülüyor. Yani, şu an yeni bir seyahat, hani, eee, sonuçta aileni göreceksin uzun bir süreden sonra. Bence, eee, bunları aklına bile getirme. Bazen, hani, enerji bile çok şey değiştirebiliyor. Yani, olmaz demiyorum. Onun garantisini sana tabii ki veremem ama, yani, şu anda zaten, eee, ister istemez uzun bir yolculuğa gideceksin. Birkaç tane aktarma yapacağından bahsettin. Yani, o yüzden, zaten yorucu olacak hiçbir aksilik olmasa bile. Ama, eee, bence, hani, oraya varış anına odaklan, hani, sevdiklerine sarılınca ki o, hani, nasıl hissedeceğine odaklan, bence o bile seni biraz daha iyi hissettirecektir şu anda. Hani, çünkü, eee, zaten sen, eğer, hani, dediğim gibi bir liste oluşturursan, olabilecek ihtimalleri de zaten net biliyorsun. Yani, en azından temel şeylerin, senin yanında olursa zaten o sorunları da bir şekilde çözersin. Hani, o kritik belgeler de özellikle yanında olunca bir şekilde, eee, bir şeyler çözülüyor. Ama umarım tabii ki hiçbiriyle uğraşmak zorunda kalmazsın. Yani, şu an önerebileceğim tek şey birazcık olsun, eee, hani, pozitif şeyleri düşünmen, onları beklemen, bence yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Çok haklısın. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ev açıkçası, ben de buna ihtiyacım vardı, hani, birinin bana böyle söylemesine ihtiyacım vardı galiba. Çünkü, eee, biraz o stresten kaynaklı negatif düşünüyordum ama, e, elimden geldiğince de pozitif düşünmeye odaklanacağım. O yüzden çok teşekkür ediyorum bana tekrardan hatırlattığın için.
Hâliyle. Rica ederim ne demek. Umarım her şey, g eee, yolunda geçer.
Umuyorum.